قل لي هل في أغنية معينة بتفكرك بذكريات المدرسة اوي؟
ياه! آه طبعًا، أنا ها كنت عايز أقول لِك حاجة بقى كان في أغنية كده بتيجي في التلفزيون أنا ونازل المدرسة كنت باكرهها اوي، اوي يعني، اللّي هي بتاعة برنامج إسمه صباح الخير يا مصر كده والسّت بتقول لِك: "يا صباح الخير يا إللّي معانا، مش عارف إيه يا إللّي معانا الكَروان غنّى وصحّانا" كَروان مين إللّي غنّى وصحّانا وأنا رايح المدرسة! فاهِم، أنا أصلًا بابقى صاحي مش طايق نفسي فاهِم، و وسِتّ تيجي تانية تقول لِك في الراديو بالسّلامة يا حبيبي بالسّلامة بالسّلامة، تروح وترجع بالسّلامة، أنا مش عايز أنزل أصلًا ولا أروح ولا أرجع أنا عايز أقعُد في البيت. <chuckles>
امم. <laughs> آه. يعني الحاجات دي بتفكرك بوقت الصبح، وإن أنت مُنزعج وأنت صاحي ونازل المدرسة؟
آه يعني آه، وهمّ بقى بيغنّوا ورايقين اوي وبتغنّي وإيه، و وماما تغنيها لي بقى يعني إيه إللّي هي خلاص بقى مُستمتعة بقى إن أنا نازل، ما هي هتِخلَص من منّي بقى. فاهِم، آه إللّي هو
أيوه فايقة وهي ومبسوطة إن هي بتحضرك إن أنت تنزل المدرسة، بس أنت متضايق شوية. آه.
بالضبط. آه، أنا متضايق جدًا جِ يعني أنا متضا أنا مش عايز أنزل أصلًا. <chuckles>
<laughs> طَبّ قل لي إيه إللّي بييجي في بالك لما بتسمع الأغاني دي تاني؟
آآ، هاقول لِك، هي شوية حاجات حنين بقى بافتكر بيها بقى إيه، ذكريات المدرسة، وأول أيام بقى من أول الحضانة، من أول يوم دخلت في المدرسة و و والواحد كبر شوية وأصحابه، يعني أنا كان المدرسة بقى على قد ما كنتش باحب أنزلها كده، بس كنت باحب أروح برضه عشان إيه، الألعاب بقى ولعب الكورة وال وحصة الموسيقى والحاجات دي، كانت بتبقى برضه إيه يعني، باحس إن المدرسة فيها شوية لعب برضه كده. ما كنتش لسه كبرت واهتميت بالدراسة يعني.
آه. حلو أوي يعني آه، حلو أوي، يعني المدرسة بتفكرك بجو صحابك، واللعب والحاجات اللي أنت كنت بتحب تعملها هناك، أكتر من التعليم يعني.
طبعًا. أيوه، طبعًا. أيوه، أكيد الحاجات اللي أنا كنت باعملها هناك، يعني دي أكتر ذكريات بقى، اللي هي حصة الموسيقى وازاي بقى نضرب على الطبلة. وكمان الطبلة دي بقى الواحد كان بيضرب عليها كمان في الطابور وكده كان اختاروني في مرة، إن أنا دي بقى بتاعه كده اللي هي إيه، مش الطبلة بقى اللي هي بعصايتين لأ، اللي هي بعصاية واحدة اللي هي بتعمل دوم، دوم دي، لأن أنا ما كنتش باعرف أعزف أصلًا، فكانت أسهل حاجة عندي إن أنا أدب الدبة دي اللي هي بتاعة الدوم على الطا
آه. امم. <chuckles> طب، احكِ لي، إيه أكتر حصة بتفرق معاك؟ أنت حكيت لي عن الموسيقى شوية، أنتم كنتم بتتدربوا على آلات معينة آآ، هل أنت دي أكتر حصة كانت بتفرق معاك وبتحبها وليها ذكريات معاك؟
آه. آه، كنت باحبها جدًا على قد ما إن أنا فشلت إن أنا أعزف على كل الآلات تمام، يعني فشل ذريع ما فيش آلة نجحت إن أنا أعزف عليها، بس كنت باحبها، وبح كنت باحب أتفرج بقى على المُدرِّسة كده بتاعة الموسيقى وهي بت تعزف لنا على الآلة وتعلمنا بقى happy birthday to you وبتاع والحاجات دي و رغم إنها سهلة جدًا، يمكن دي الحاجة الوحيدة بقى اللي هي إيه يعني الواحد قدر يجيبها كده م ملخبطة شوية. بس الواحد كان مستمتع إن حاجة بقى وبتطّلع موسيقى، وبتطّلع صوت، وتعمل لنا بقى أغنية عليها كمان، كانت بتبقى حلوة برضو.
آه. حلو أوي. يعني هي حصة كانت بتخرجك شوية من مود التعليم و وجو الحصص التانية اللي يمكن يبقى تقيل شوية، بس كانت حصة ترفيهي إلى حدٍ ما.
آه. آه، يعني حصة بتب كانت بتبقى ترفيهية أوي، وكنا بنستمتع بيها جدًا وبالذات بقى لما يبقى في تجهيزات بقى للحفلات بتاعة المدرسة والحاجات دي، كانوا بياخدونا من وسط الحصص كده ونروح لإيه آآ نتدرب بقى على الحاجات بتاعة ال الحفلات والحاجات دي، ما أنا قلت لِك بقى أنا فشلت في الموسيقى مَسِّكوني الأعلام بقى، بقيت اللي هو من فريق الأعلام اللي بيلف حوالين ال <giggles> اللي هو ب اللي هو بيعمل حدود ال العرض ده.
آه. حلو أوي. <chuckles> حلو أوي. امم. آه. طب قل لي يعني الموسيقى كانت بتفرق معاك في المدرسة إيه تاني يعني تفتكره من أيام المدرسة، آآ، هل الألعاب المُعينة اللي أنت كنت بتلعبها أنت وأصحابك؟ حكيت لي إن ده برضو واحدة من الحاجات اللي أنت بتفتكرها.
آه، لِعب الكورة والحاجات دي آه. لِعب الكورة الصبح قبل الطابور يعني لما كنت باروح بدري ساعات أروح قبل الطابور كده، عشان خاطر العب كورة بس، يعني كنا بنعمل كده ماتش كورة قبل الطابور الصبح. آآ، كنت بنلعب بقى أنا وأصحابي وبتاع وكده، وده كان يبقى فريق مميز اللي هو ما حدش هيلعب كورة الصبح ده غير فريقنا والفريق اللي إحنا بنلعب قصاده، ما حدش يفكر أصلًا إن هو ينزل يلعب كورة فاهم، غيرنا يعني كان هيتاكل، وهتبقى خناقة وشغلانة.
آه. حلو أوي. بس قبل الطابور ده مش بدري أوي يعني؟ كنتم بتصحوا بدري أوي كده عشان تنزلوا تلعبوا كورة.
مثلًا. آه، أصل إحنا كنا مجموعة كده بيتنا، يعني جنب المدرسة على طول، يعني ولا كنا بنركب ولا حاجة. أنا بانزل على طول من البيت تمام، أمشي الشارع اللي جنبي الاقي المدرسة على طول.
آه. حلو أوي. هل دي بقى كانت حاجة بتحمسك أصلًا إن أنت تصحي بدري، وتنزل المدرسة لمجرد بس إن أنت أول حاجة هتعملها هناك إن أنت تلعب آآ، كورة مع أصحابك؟
يعني دي حاجة إن أنا ألعب كورة طبعًا كان بتحمسني جدًا، بس العيب اللي كان فيها إن ما كنتش باعرف أقول زي بتاع ز يعني زي باقية زمايلي كده، إن أنا تروح عليّا نومة ويفوتني الباص بتاع المدرسه وخلاص وما اروحش. لأ، اللي هو لو صحيت متأخر ماما وبابا يقولوا لي: "انزل انز انزل أنت مجرد ما تنزل السلم هتبقى في المدرسة." فما كنتش باعرف أزوغ التزويغة اللي هي بتاعة التعب وال والحاجات دي. ما كنتش باعرف أزوغ اهم.
آه. <chuckles> حلوة دي، كانت حاجة بتضايقك يعني إنه المدرسة قريبة أوي كده، فمش هتعرف مثلًا آه.
ساعات. آه، ساعات آه، اللي هو الواحد عايز يزوغ وعايز يعمل كده، فكانت حاجة بتضايق لكن أهم.
حلو أوي. طب، قُل لي آآ الكورة دي هل هي دي حاجة كملت معاك بعد المدرسة كمان والّا هي كانت حاجة مرتبطة بس بالفترة بتاعة المدرسة؟
لا، لأ. إمم. فترة المدرسة بس وبعد كده برضه يعني لو في حد بقى أيام الكلية أو أيام الثانوي وكده، كنا بنعمل حجز مثلًا مرة، ساعة كده كل أسبوع والّا حاجة، لكن ما كانش بشكل منتظم أوي كده يعني برضه.
امم. آه، حلو أوي. طب، قل لى كان في آمم، مُدرس معين أو مُدرسة معينة كنت مرتبط بيهم في أيام المدرسة، تفتكرهم أو ليك ذكريات معاهم؟
آه، يعني أنا ال من ضمن المدرسين، باقول لك هي مُدرسة الموسيقى دي، وكان في مدرس العلوم برضه كنت باحبه أوي يعني كان من ضمن المدرسين لأنه كان بيعمل لنا تجارب في المعمل وحاجات كده كان يعملها لنا يعني بشكل حي كده شوية، اللي هو مش عارف نحط الPotassium على إيه يفرقع ويعمل فرقعة إيه وبتاع. وك أنا كنت باحب الحاجات اللي فيها تجارب وكده، وغير إنه هو كان معانا ما بيعاملناش بقى بالأسلوب الصعب بقى بتاع المدرسين ده. لأ، كان صاحبنا يعني، رغم إن إحنا كُنَّا أصغر منه بكتير، بس كان مصاحبنا وكان في جو حلو ما بيننا كده.
آه. إمم. حلو أوي إنه يعني كان بيربطكم علاقة كويسة بيه وإنه كمان صاحبكم، يعني مش بس مُدرس وطالب. طيب، ومُدرسة الموِسيقى؟
إمم. بالضبط. كان لمّا بيطلع معانا رحلات كمان ياه! اللي كنا بنعمله بقى في الرحلات دي، كان حاجة هايلة.
إمم. حلو أوي. يعني هل أنتم تفتكروا آآ، رحلة مثلًا آآ كان آمم، أ قضيتوا وقت حلو فيها أنت وأصحابك؟
امم. آه يع يعني طلعنا مع الُمدرس ده، ورحلة كنا أول رحلة بقى نطلعها للهرم، ماشي، وبمناسبة الأغاني بقى قعدنا نغني الأغاني اللي هي بتاعة يا سواق يا شاطر ودينا القناطر دي، وإحنا رايحين الهرم أصلًا. ما تعرفيش أن غنينا ليه يا سواق يا شاطر ودي وَدِينَا القناطر وإحنا رايحين اهرامات الجيزة تمام. بس كنا أطفال، هي دي اللي كان أغاني بقى ويا سواق يا بليد ودينا الصعيد تمام يعني آآ، إحنا مش رايحين الصعيد برضه إحنا رايحين الأهرامات. <laughs> فكان من ضمن الذكرايات الحلوة.
آه. <laughs> جميل أوي. آه. <chuckles> طب، قل لي هل الأغنية دي امم، حلو أوي. قل لي هل الأغنية دي بتفكرك برضه بالذكريات دي اللي أنت قضيتها في المدرسة ولمّا بتسمعها هل ب يعني الذكريات دي بترَجع لك تاني؟
آه. طبعًا، يعني كُلّ الأغاني دي بت بتفكّرني بالذِّكريات بتاعة الرّحلات، يعني ده كان في أغاني كمان في الرّحلات أنا مش فاكرها، كان في أغاني كتير بنغنِّيها، كان يعني في الرِّحلات وكده، وكان بيعمل جَو واللي يجيب طبلة ويقعد يطبِّل عليها ويغنِّي، لا، لأ كان آه، لأ لأ كان جَو تاني خالص، جَو المدرسة والّرِّحلات ده، وأنا ما فيش رحلة كمان فوتّها في الرّحلات بتاعة المدرسة دي، أغلبية الرّحلات كنت باطلعها، عشان الجَو بقى اللي كان بيتعمل في الأوتوبيس بتاع الرِّحلة، مش عشان الرِّحلة نفسها، الرحلة نفسها كانت بتبقى مُتعبة، يعني أهرامات في الصَّحرا وشمس، وأنا ما أحبِّش الشَّمس أصلًا، هي كُلّ القصَّة الوقت اللي إحنا رايحين فيه، والوقت اللي إحنا راجعين فيه، هوَ ده بيبقى أحلى وقت في الرِّحلة أصلًا.
فعلًا. إمم. حلو أوي. آه، يعني أنت بالنسبة لَك المُتعة نفسها في الطَّريق، وأنتم مسافرين سوا، وبتقضوا الوقت كُلُّه وأغاني، وقعدة مع بعض.
آه. بالضبط كده، دي هي المُتعة كُلّها، وهي دي الذِّكريات أصلًا اللي بتبقى مع الواحد، غير بقى الكام صورة اللي بناخدهم تحت دُول.
طب قُل لي هل لو أنتَ سمعت الأغاني دي تاني، هل الأغاني دي بترجَّع لَك مشاعر مُعيَّنة بتحسّها لمّا بتسمع الأغاني دي؟
آه، يعني في حفلة باقول لِك اللي كنت مشارك فيها بالأعلام دي، وكان البنات بيعملوا عرض على أغنية صفاء أبو السعود بتاعة يا أصحابي وصاحباتي هنا ومحلك سر، مش عارف بصوا شوفوا حاجاتي إنما إيه في السر دي فاهم، <chuckles> يعني أغنية كانت بتمسك فيها فرشة سنان طويلة كده فاهم، وصابونة قد حياتي. <laughs> تعملها كل ما أفتكر طبعًا الأغنية دي، أو تتقال يعني أو أشوفها على الYouTube حتى يعدي عليّا الموقف والذكرى اللي هوَ اللي أنا كنت ماسك فيها ال العلم ده، وإن أنا وسط الحفلة دي، طبعًا ب بافتكر باقول ياه! لو الواحد رجع صغير تاني للأيام دي، أيام حلوة وجميلة وما فيهاش أي بقى مسؤولية، ولا هَم، ولا أي حاجة ولا كان الواحد في دماغه أي حاجة، غير دلوقتي بقى جواز وعيال ومصاريف ويعني ولا م حاجات منيلة. <laughs>
آه. أيوه. <laughs> امم. <chuckles> بسيطة، آه. معاك حق فعلًا، بس افتكر بتفتكر بقى البساطة بتاعة الطفولة وإن أنتَ ما كانش عندك مسؤوليات والحياة سهلة وبسيطة.
آه. خالص، عايز كيس شيبسي يا يا ماما عادي هتجيب لي كيس شيبسي، عايز عصير هتجيب لي عصير، يعني أنا اللي باطلب، أنا اللي باطلب كمان مش أنا اللي بيتطلب مني.
أيوه، الطلبات البسيطة دي، أيوه آه، أيوه دلوقتي العكس بقى. <chuckles>
آه، بالضبط.
طب قل لي هل في أغنية معينة أنت ممكن تقعد تسمعها مع ولادك بقى دلوقتي، و وتسمعها لهم وت يعني تعيش الذكرى دي معاهم، والَّا همَّ ما بيحبوش يسمعوا الأغاني القديمة دي؟
آه. لا، لأ، في أغنيتين كنت وهمَّ صغيرين همَّ دلوقتي كبروا يعني، كان في أغنيتين باحب أسمعها لهم وكده اللي هي بتاعة إبريق الشاي دي، أنا، أنا، أنا إبريق الشاي، <laughs> دي أغنية قديمة وفي أغنية تانية بتاعة بقى وهمَّ صغيرين بقى أوي، وهمَّ بيبصوا لي بصة اللي هو إيه اللي أنت مشغله ده بتاعة ذهب الليل تمام، امم هو أنا مقتنع إن دي أغنية إن هي بتاعة محمد فوزي يعني أغنية حلوة تمام، يعني جميلة كنا بننبسط بيها وإحنا صغيرين، لا ما انبسطوش بيها ط يعني ما يعني ما ما اندمجوش فيها أوي فاهم، يعني اللي هو ه آه، مش عارف يعني أغاني الأطفال م معاهم مش مديه نفس التأثير بتاعنا، متعرفيش في حاجة حصلت في الجينات في حاجة اتلخبطت في حد لعب في السيستم باين عشان السوشيال ميديا وارتباطهم بيها بقى وإن همَّ بيشوفوا حاجات تاني ليها ليهم اهتمامات تاني مش عارف.
آه. أيوه. <chuckles> آه، <chuckles> حلوة أوي. آه. طبعًا. فعلًا، ما حبوهاش يعني؟ إمم. آه، بتحِسّ إن الجيل ده ذوقُه اتغيَّر شُويَّة في الأغاني، بق بقى بيحب يسمع مثلًا حاجات فيها دوشة، فيها آآ طبل أكتر من أغاني زمان؟
جدًا، كتير. آه، وأغاني شَعبي بقى ومش عارف آه، وأغاني شَعبي وال و وأغاني بقى محمد رمضان مش عارف جركن، ويركن وبتاع، وحاجات غريبة، يعني ما فاهم، يعني حاجات بيسمعوها أصلًا الواحد ولا فاهم معناها، ولا فاهم هي بتقول إيه.
أيوه. إمم، طب أنتَ حاولت مثلًا إن أنتَ تقعُد مع أولادك، وتعلِّمهم آآ يعني ذوقك شويَّة في الأغاني، والّا الموضوع بتحِسُّه صعب وتأثير السوشيال ميديا عليهم بيبقى أقوى شويَّة؟
لأ، حاولت و حاولت وأنا في العربيَّة، إن أنا أشَغَّل أغاني يعني مثلًا أنا مثلًا أنا باحب مثلًا علي الحجّار، وقليل أوي اللي بيحبُّه.
حلو أوي.
فاهم، آآ حاولت إن أنا أشَغَّل أغنية وبنتي راكبة معايا وبتاع وكده، يعني وإن أنا أكرّرها وكده لغاية لمّا ابتدت تغنّيها، يعني كانت أغنية على قَدّ ما حبينا فاهم، آآ وهي بتسمعها وكده وبقت تقول لي إيه، بقت تقول لي كل ما تركب تقول لي طب شغل الأغنية دي، بس هي أغنية واحدة علقت معاها، الباقي لأ، يعني هي دي بس عشان إيه أنا ابتديت أشَغَّلها كتير، كُلّ ما تِركب وبتاع وكده، فارتبطت بيها وبقت إيه تحبها يعني.
إمم. هي هي أغنية جميلة جدًا فعلًا، حلو أوي إن أنت عرفت إن أنت حتى لو أغنية واحدة إن أنت تسمّعها الذوق بتاعك، وحاجات أنت كُنت بتحبها وأنت صغير، و يمكن ده <chuckles>
امم. باحاول أنضّف الودان باحاول. <laughs>
<chuckles> هل أنت شايف إنه أنت ليك دور في ده، إن أنت تعلمهم ذوق معين في الموسيقى، والّا الموضوع آآ يعني مالوش علاقة أوي برأيك أو ذوقك في الموسيقى؟
لأ طبعًا، ليّا دور ما انا مش هاسيبهم يسمعوا الأغاني اللي بيسمعوها دي، والأغاني الشَّعبي والكلام ده، ما أنا ما ما يعني لا الكلام حلو، ولا يتفهم، ولا الموسيقى تِتسمِع أصلًا، يعني لازم يبقى في على الأقل يعني مش هاقول لِك يرجعوا للقديم أوي، طب حتَّى يسمعوا عمرو دياب ها، نِعتبرُه قديم، يعني يالّا مع إنه الجيل بتاعنا يعتبرُوه هُم قديم ويسمعوا حتى الموسيقى دي، أو ال الكلام ده، مش ها مش هاقول لِك يرجعوا لأم كلثوم ولا عبد الحليم، مش حيعرفوا يرجعوا للكلام ده بس يرجعوا لحتى ال الناس اللي هي كانت بتقول كلام مفهوم تمام؟ يعني آه
أيوه <chuckles> أي أنت معاك حق فعلًا، يعني الأغاني الجديدة يمكن بقى كلماتها صعب شوية، إن الأهل يقبلوا إنه ولادهم يفضلوا يسمعوا الأغاني دي بس، والكلمات فعلًا بقت تقيلة إنه طفل يسمعها، امم، آه، آآ أنا حقيقي باشكرك جدًا، استمتعت جدًا بالكلام معاك في الموضوع ده، شكرًا جدًا ليك.
بالضبط. التريندات اللي طالعة كمان صعبة أوي، آه. العفو وأنا كمان، وأنا كمان، العفو، وأشُوفِك على كُلّ خير.